Oui, pour moi, actuellement, heu maintenant, faut voir dans le futur comme ça va évoluer, mais si on me donne le choix de choisir entre les 2, c'est pas grave, je choisis l'1 des 2 et après, je vois ce qui va se passer. Je pense que les 2 en tous les cas, dans les 2, je vais totalement m'adapter. Je pense que je sais lire, écrire, parler dans les 2 langues. Je lie les 2 cultures qui sont bien ancrées en moi, j'ai cette connaissance, en fait, qui qui est vraiment présente et donc pour moi, il y aucun problème d'aller à gauche ou à droite. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas une barrière pour moi. C'est vrai que certaines personnes peuvent avoir ce problème-là, mais moi, vu que je me suis forcé à m'adapter et cetera, heu
Oui. Oui, tout à fait. Oui. Mmh. Bah, c'est surtout une richesse, moi, je dirais. Oh ouais, c'est surtout u une richesse, moi je dis, hein. Si tu peux t'adapter dans l'un et l'autre pays, heu heu et la conjoncture de la France ne te fait pas peur?
Heu, ça, faut voir dans le temps comment ça évolue. C'est vrai qu'il y a un peu des problèmes en France maintenant, heu, est-ce que c'est pas un peu généralisé? C'est vrai que c'est un peu partout, on va dire. Il y a un peu partout cette situation-là, où, économiquement, socialement, il y a des problèmes. C'est vrai que chez nous, en Roumanie, on est peut-être un peu plus préservés. C'est vrai qu'il y peut-être certains problèmes que la France n'aurait pas forcément, par exemple, les débats sur l'immigration. C'est vrai que chez nous, il n'y en a pas du tout, en fait, vu que chez nous, il y a quasiment pas d'immigration. En même temps, l'Europe de l'Est est pas forcément l'endroit que vont privilégier, en fait, les les migrants, malheureusement. Mais c'est vrai que, heu, économiquement, chez nous, par exemple, ça peut être parfois compliqué. Chez nous, il y vraiment énormément de problèmes de corruption, par exemple. En France, forcément, il y en a aussi, même si c'est un peu plus discret, même si c'est un peu moins évident. Chez nous, c'est vrai que ça pète au grand jour. Tous tous les jours, tu as une affaire différente qui pète et c'est vrai que chez nous, c'est s au bout d'un moment, c'est vraiment fatiguant de voir, heu, à quel point, ils en ont rien à faire, quoi.
Ouais. N ouais. Mmh. En effet. Ouais. Oui. Oui. Hein, bah, bien! Ouais. Ouais. Oui. Oui. Oui, oui, bien que Bah